เราคิด อือ
แต่ก็เก็บไปได้เคสนี้ อืม ครับ
หรือว่าเขาชอบนั่งพื้น คนอินเดียชอบนั่งพื้นหรือเปล่า? เหมือนว่า ทานข้าวกับพื้นแล้วมันก็จะต้องมีพรม เหมือนคนทางตะวันออกกลางอะ ตะวันออกกลางอะเขานั่งกับพื้น อย่างถ้าบ้านเราต่างจังหวัด ทาง ทางอีสานก็จะต้องนั่งเสื่อเนาะ
ไม่รู้เหมือนกัน <chuckles> อ๋อ เออ ครับ อ๋อ ใช่ ถ้าเป็นทางอีสานน่ะ เขาจะชอบมานั่งกินข้าวหน้าบ้านคุณ พวกลานหญ้า หรือว่าจะเป็นแบบ เออ แบบพื้นปูนหน้าบ้าน เอาเสื่อปูแล้วก็เอาพวกกระตงกระติกข้าวเหนียว แล้วก็เอาพวกกับคงกับข้าวมานั่งกินรวม ๆ กัน อืม เขาจะไม่ชอบกินข้าวในบ้าน
อืม ใช่ ๆ เออ มันก็เลยอาจจะเป็นอย่างงั้นหรือเปล่า? เออ เราก็เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน โอ้! วัฒนธรรมแต่ละโซน แต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปเนาะ
แต่ความจริงอะผมไม่เคยเห็น <chuckles> เออ ใช่ ๆ ก็แบบทำให้แบบเราแบบปวดหัวได้เหมือนกัน ถ้าเราแบบไม่ได้ไปศึกษาความต้องการ หรือว่าวัฒนธรรมของเขอะ ของเขาก่อน ก่อนที่เขาจะมาเจอเราอะคุณ อืม
เออ อืม ใช่ ๆ เราก็ต้องศึกษาเขา เขาก็ควรจะต้องศึกษาเราด้วยนะ เราก็มีความคาดหวังบ้างเหมือนกันนะ
อืม ใช่ครับผม ก็ บางครั้งก็มาในตอนที่เราตั้งตัวไม่ทัน ก็ลำบากเหมือนกัน <chuckles> อา ครับผม
เออ เออ ใช่ แต่ไม่เป็นไร การทำงานก็ให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ทุกวันเนาะ เออ
ใช่ ๆ ครับผม ก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์วัฒนธรรมที่นำมาใช้แบ่งแยกคน ผมรู้สึกสนุกและได้ความรู้มาก ๆ เลยครับ
อืม ขอบคุณเหมือนกัน ใช่เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ มีโอกาสได้เจอกันอีก ค่ะ สวัสดีค่ะ
ยินดีมาก ๆ เลยครับ สวัสดีครับ

อา ครับผม เอ่อ
อืม แต่เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากเนาะ ถ้าเป็นเด็กแบบต่างชาติที่แบบอายุน้อยหน่อย วัยรุ่น เหมือนเขาแบบ โอ๊ย ฉันชอบท่องเที่ยว Work and Travel เขาก็จะไป แล้วเขาก็จะกินได้ทุกอย่างเนาะ เหมือนสมัยเนี้ยที่เด็ก ๆ มาบ้านเรา เออ
ใช่ ๆ อา ครับ อา ครับ ใช่ ใช่ ก็ถ้าเป็นแบบ Influencer ต่างประเทศที่มาบ้านเราอะ ที่ผมเห็นเขาก็กินได้หมดนะคุณ ไม่ว่าจะเป็นพวกเมนูแบบว่าที่คนไทยกิน อย่างพวกอะไรอะ ลวกจิ้ม หรือว่าจะเป็นพวกอะไรนะ ที่เป็นเนื้อสดอะ จิ้น ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ เออ เออ
อืม จิ้นทอด จิ้น โซจุ๊ โซจุ๊ ซอยจุ๊
เออ ใช่ ๆ โซจุ๊ ไอ้ที่เป็นซอยจุ๊ เออ ใช่ ที่เป็นเนื้อสดอะคุณ อันเนี้ยต่างชาติน่าจะ น่าจะกินยากมากกว่าอีก แต่ Influencer พวกต่างชาติเขาก็ยังกินได้เลยคุณ อืม
เออ ๆ ๆ เนื้อสดอะ อืม ใช่ ๆ แล้วอย่างเรื่องแบบพวก อ แมลงทอด
อ๋อ เออ อันนั้นก็
เออ จิ้งหรีดทอด หนอนทอด อะไรพวกนั้นน่ะ เราอะกิน เออ เราอะกิน ก็มีนะ เราก็เห็นแบบต่างชาติที่เขามา พวก Influencer ที่คุณว่าเขาก็กินได้นะ
อือ ๆ ๆ อืม อา น ครับ ใช่ ๆ แต่ถ้าเป็นในส่วนของฝั่งผมอะคุณ ผมเคยให้ลูกค้าอะ ชวนลูกค้ากินแมลงทอดด้วยนะ เหมือนลูกค้าไม่กล้ากินคุณ
เออ อ๋อ แล้วเขากินได้ไหมคะ? ไม่กล้ากิน เออ ๆ เรากินโชว์ไหม?
ใช่ เหมือนกับว่า เขาบอกว่า เรากินโชว์เลย เรากินโชว์เลย บอกว่า "เนี่ย" เฮ้ย เรากินอาหารมื้อหนึ่งอะเป็นอาหารไทยคุณ แล้วทีเนี้ยมันมีแมลงทอดอะมาขายหน้าร้านอาหารร้านนี้ ผมก็เลยซื้อไปเลี้ยงลูกค้า ลูกค้า เพราะว่า เฮ้ย เนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นวัฒ วัฒนธรรมคนไทยอะชอบกิน อร่อยมาก มัน ๆ นัว ๆ
ค่ะ